เราต้องดื่มน้ำเปล่าบ้างชีวิต เรา จะมีแต่โค้กไม่ได้ แล้วอีกอย่าง ที่มอง ก็คือเราเป็นกรดไหลย้อน
อืม อือ เราดื้อ อ้าวเหรอคะ?
ใช่ ด้วยความที่กิน อาหารที่จัดช้า แล้วก็กินโค้กด้วยอะ มันก็เลยแบบกลายเป็นกรด ย้อน
โอ้โฮ ค่ะ อือฮึ โอ๊ย ใช่ กรดอยู่ กรด คือมัน อยู่ในกระเพาะอะ อืม
อืม ก็เลยต้องกลับมาดูแลสุขภาพ ดูแล อาหาร การกินใหม่ ก็ต้องกินอาหาร ที่มัน อ่อน ๆ แล้วก็เริ่มใส่ใจ กินผักมากขึ้น
อืม สุขกับคุณมาก โอเค ใช่ อันนี้สำคัญค่ะ
อย่างตอน ตอนเด็ก ๆ เองอะค่ะ คือไม่กินผัก เลย คุณเชื่อไหมว่า ทุกวันนี้กินมะระได้ กินมะเขือเทศ ได้
อืม เก่งมาก
คือเพิ่งมาเริ่มกินตอนอายุ 30 เองค่ะ <chuckles>
<chuckles> ดีแล้วค่ะ ยังไม่สายนะ เริ่มใส่ใจสุขภาพนิดหนึ่ง ก็ตอด ก็ขอให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะคะ ไม่เจ็บไม่ ปวด <laughs>
ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ ขอบคุณมากเลย แต่มันก็ยังเป็นอยู่เรื่อย ๆ ก็คือพยายามแบบค่อย ๆ กิน ค่อย ๆ ทาน
<chuckles> เหมือนโรคนี้มันไม่หายเนาะ เวลาเรามีพฤติกรรมการกินที่แบบแปลก ๆ เสี่ยง ๆ มันก็กลับมาเหมือนเดิมถูกไหมคะ? อืม
มันไม่ ใช่ค่ะ แล้วเขาก็ อีกอย่างหนึ่ง คือแบบมันกินไม่เป็นเวลาด้วย ด้วยความที่แบบ เข้างาน
อือ ทำ งาน
ทำงานเป็น เป็นกะไงคะ แล้วก็ นอน ไม่เป็น เวลาอีก ก็เลยไม่ หาย โรคเนี้ย ก็ยังเป็นอยู่เรื่อย ๆ
อ๋อ เออ อืม มัน มันรวนไปหมดเลยนะคะ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการกินของเรา เรื่องการนอน การหลับกันนอนด้วยเนาะ
ใช่ ใช่ ๆ บางทีอะเรา หิว มากเลยนะ แต่ว่ากินไม่ได้ มันจะอ้วก มันทรมานอะ
อือฮึ อืม <tsk>
อือ แบบ เออ หิว หิวแทบตายอะ อือ กินได้แค่น้ำเปล่าอะ อืม มัน ทรมานมาก กินแล้วแสบท้องเลย อืม
โอ้โฮ อืม
เออ มันส่งผลเหมือนกันกับการที่เราไม่ได้แบบ ไม่ได้วาง เขาเรียกว่า ไม่ได้ใส่ใจสุขภาพตอนเด็ก ๆ อะ แล้วก็ตั้งแต่นั้นเลย ใช่
ตั้งแต่แรก ตั้งแต่เริ่ม อืม ค่ะ อืม
ค่ะ
โอเค
ยังไงวันนี้ ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาคุยกัน
ค่ะ เช่นกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะ สวัสดีค่ะ
อ๋อ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

อืม ค่ะ คือ อันนี้จะแตกต่างนิดหนึ่ง คือถ้าเป็นเย็นตาโฟอะค่ะ ต้องเป็นวุ้นเส้น หรือไม่ก็เส้นใหญ่ <chuckles> ค่ะ แล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็จะต้องเส้นเล็ก อืม
ใช่ ค่ะ อืม น่ะ ว่าแล้ว อา ไม่เหมือนกัน ฮึ แต่ที่ เส้นที่เราไม่ทานเลย คือเส้นใหญ่ค่ะ เพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำมัน แล้วก็กลิ่นแป้งจะค่อนข้างแบบแรงหน่อย เส้นใหญ่ก็เลยไม่กิน ไม่ชอบเลย
ใช่ อ๋อ เหรอคะ? เออ ใช่ เส้นใหญ่เขาจะมีแบบ เหมือนกับมี มีน้ำมันอะ เพื่อไม่ให้มันติดกัน เออ ๆ ใช่ ๆ อันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ ที่มองข้ามไปเหมือนกัน โอเค
ใช่ ๆ ก็เลย ไม่ชอบ แต่ว่าบางคนเขาชอบ ก็ชอบเลย เพราะว่าเส้นใหญ่น่ะ texture เขาจะนิ่ม ละมุนปาก แล้วก็ มัน มันเคี้ยวง่าย มัน มันแบบ กิน ยิ่งกินยิ่งอร่อยสำหรับบางคนที่เขาชอบ เพราะว่า เราอะเป็นสายแบบพวกก๋วยเตี๋ยวป๊อก ๆ ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยิน ไหมคะ?
เออ มันหนึบ ๆ อะ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ เคย มันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะ ก๋วยเตี๋ยว ป๊อก ๆ เนี่ย คือ คือมันเป็นแบบความทรงจำตั้งแต่เด็กเลยอะ แบบเหมือนกับ อา ถ้าเราได้ยินป๊อก ๆ ๆ ๆ ก๋วยเตี๋ยวค่ะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ร้านอะไรเลย ไม่ใช่เมนู อะไรเลย เออ
ก๋วยเตี๋ยวป๊อก ๆ โอเค เออ ใช่ ใช่ <chuckles> ใช่ มันเป็น soft power ของ ของประเทศไทยเลย ก็ว่าได้
เออ ใช่ มันแบบป๊อก ๆ อา เนี่ย เมนูก๋วยเตี๋ยวนะแม่ ไม่ใช่ข้าวแกง อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็จะแบบเหมือนขำ ๆ กันในครอบครัว <chuckles>
จริง <chuckles> เพราะว่า ถ้าพูด ถึง ก๋วยเตี๋ยวป๊อก ๆ อะ คุณจะกินเมนูอะไร?
ถ้าก๋วยเตี๋ยวป๊อก ๆ นะ อือ กินเมนูต้มยำ หมายถึงว่าก๋วยเตี๋ยวต้มลำนะคะ เนื้อแบบหมูสับ อะไรอย่างเงี้ย บีบมะนาวนิดหนึ่ง โอ้โฮ! แบบ สุดฟิน อืม <chuckles>
อ๋อ ใช่ เออว่ะ <chuckles> ของเราอะจะกินมนูแห้ง จะเป็น เส้น เล็กสลับกับบะหมี่ ใช่ แล้วราดไอ้น้ำหมูแดง กับ เอ่อ
อ้อ เหรอคะ? อือ อ๋อ เมนูแห้งใช่ ไหม?